Ben, böyle, yerinde de çok duran biri değilim ama, eee, bayağıdır da sakinlemiştim ülke değiştirme konusunda. Ama yine bu aralar gene kafamda, böyle: "Acaba başka bir işe mi gitsem? Başka bir ülkeye mi gitsem?" Yine geldiler bana, yani. Ama bu ge gelişler tabii her seferinde farklı yerlerde oluyor. Mesela bundan öncesinde tabii, 2 farklı, çok farklı kıtalarda yaşadım. Ama, eee, tabii, bi birçok sebebi var bunun altında ama yine, böyle, çok kararsızım bugünlerde. “Kökten acaba hayatımı değiştirsem mi?” diye de düşünüyorum. Biraz, böyle, seninle hem fikir alışverişi yapayım hem biraz dertleşeyim içimi dökeyim istedim.
Hı hı. <chuckles> Anladım. Ya. Hı hı. Eee, açıkçası bu zamana kadar duyduğum en tatlı dertlerden birisi ve bunu, ııı, gerçekten sabırsızlıkla dinlemek isterim. Eee, şeyi merak ediyorum: "Hayatımı dört kökten değiştirmek" demek ne demek? Orayı biraz açar mısın? Senin için bu ne ifade ediyor? Yani, tamam, kıtanı değiştiriyorsun. Adını falan da mı değiştiriyorsun? Arkadaşlarını da mı değiştiriyorsun? bir, hani, bir havasını mı değiştirmiş oluyorsun?
Ne güzel. Hı hı. Tabii. Ha, yok. <chuckles> Anladım. Haklısın. Biraz öyle söyleyince tabii, birçok soru uyanmış olabilir bu noktada. Eee, evet. Ama yok, ben, eee, ismimi değiştirmedim şimdiye kadar. Yani, evlendiğimin dışında, soyadlarımı değiştirme haricinde, ki birkaç evliliğim var, hani hani, onu sayarsak evet, yani, orada soyadlarım değişti. Neyse ki yeni yasa çıkarttılar da sonunda değiştirmek zorunda değiliz artık. Eee ama, eee, onun öncesinde tabii benim evliliklerime maalesef denk gelmediği için birkaç he hayat değişikliğiyle birlikte, soyad değişikliğini de aynı zamana denk getirmişliğim var. Eee, bir bu kökten değişiklikleri yaparken ilk kökten değişimi, eee, Türkiye’den Tayland’a giderek yapmıştım. Sonra orada da evlilik ve soyad değişikliğiyle beraber, sonra bu Tayland evliliğim, Tayland’da Türk biriyle evliydim ama, hani, evliliğim devam etmedi, eee, ve Tayland’dan da COVID'de ayrılmak zorunda kaldım. Sonra Avrupa’ya yerleştim. Avrupa’ya geldim, eşimden dolayı daha doğrusu Avrupa’ya geldim. Evet, yine bir soyadı değişikliği, yine bir kökten ha eee, hayat değişikliği oldu. Çok farklı bir alanda, eee, iş, eee, e, bu Tayland için de geçerli, çok farklı bir alanda. Yani, eee, Türkiye'yi de koyarsak, Tayland’ı kıtasını koyarsak Uzak Doğu’yu, e, bir de Avrupa’yı koyarsak, böyle, bir kıtalar arası bir geçiş var ve bu aralar yine böyle bir içimde böyle bir şey, eee, gıcırdanma: “Acaba acaba burada kalmak istiyor muyum? Gitmek istiyor muyum?” Yani, bu çok çün bu eşimden de ayrıldım. Yani, şimdi burayı istiyor muyum? Bu ülkeyi de seviyorum ama, hani, o kadar mı seviyorum? Bir kararsızım bu aralar. O yüzden, böyle, bir bilemedim. Böyle, bir soru cevapla belki kendi kendime de kendi cevaplarımı veririm diye düşündüm. O yüzden senle dertleşmek istedim.
<chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ya! Hı hı. Anladım. Hıh. Hı hı. Tabii. <chuckles> Anladım. Hı hı. Anladım. Çok da güzel ifade ettin kendini. Çok da, eee, anlaşılır şekilde ifade ettin ve tabii ki benim de sorularım oluşmuş oldu. Anladığım kadarıyla, böyle, göç durumun, kökten değiştirme durumların, evlilik durumlarıyla bağlı olmuş ve boşanma durumlarıyla bağlı olmuş, diye algıladım ve şimdi de ifadenden anlattığım kada anladığım kadarıyla, eee, yine bir ayrılık durumu var. "Yine" dedim, özür dilerim. Sadece durumu be belirtmek için kullandım ve, hani, seni orada tutan bir şey yokmuş gibi de sanki bu yüzden kökten bir değişime, yani, kökten değişimden kastımız, işte, göç durumunun olmasını tercih ediyormuşsun gibi algıladım. Yanılıyor muyum?
Ne güzel. Yani. Evet. Tabii ki. Hiç sıkıntı değil. Hı hı. Evet. Yok, yanılmıyorsun. Sadece birkaç düzeltme yapabilirim. Eee, yani, e evlilikten dolayı gitmedim, gittiğim yerlere. Ama çıkma sebebim de evlilikten dolayı değildi. Ama tabii bir yerde bağlıyor. Yani, işin sonunda orada e, yani, Tayland'dan hiç çıkmazdım, evliliğimin orada devam etmemesine rağmen ama, eee, Covid orada mesela bize sebepti, çıkma sebebi. Çünkü hiçbir dünyanın her yerinde hayat durdu. O o iletişim, u işte turizm, her şey durdu. Bizim otel ve restoranımız vardı. Tabii işletemedik doğal olarak. Ama, eee, Portekiz'e gelme sebebim, evet, evlilik sebebiyle oldu. Ben boşanalı bayağı da oldu ama ben yine de hâlâ, işte, Portekiz'deyim. Fakat, emm, şeyden emin olamıyorum, genelde, işte, o Covid harici dönemde, eee, beni burada en çok sorgulaya eee, sorgulamama sebep olan şey, acaba buraya gerçekten değer mi? Yani, bir, “Bu bu hayatı burada bu şekilde, eee, 3 kuruş paraya çok iş yaparak, eee, bu orta düzey sınıfın aldığı, eee, <scoffs> şartlara göre ben bunu böyle yaşamak istiyor muyum” sorusunu çok soruyorum. Tabii ki geçinemiyor olmanın da verdiği sıkıntılar var. Çünkü 2 işte çalışıp anca geçinebiliyorum. Eee, bunda rahatsız bundan dolayı rahatsızım. İşte, iş fikirlerim var. Eee, iş fikirlerim ve yatırımcılarım da var aslında ama şimdi bunu yeniden, iii, yola koymak istiyorum. Biraz, böyle, onun tam eşiğindeyim, anladığım kadarıyla duygusal olarak da galiba öyleyim. Eee, bunu, tabii, başlayayım mı tekrar hayatımı tümden değiştirip başka bir alan olacak gene tabii o. Eee, o yeniden bir yeni bir iş mi kurayım? Yoksa, eee, işte, başka bir ülkede mi bunu yapayım, burada mı yapayım? İşte, o, eee, yaşamımı, tar tarzımı da kökten değiştirme kararsızlığını yaşıyorum şu aralar.
Tabii. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Süper. Hı hı. Hı hı. A, anladım, eee, ve bu, sen konuşurken şeyi merak ettim bir yandan da. Eee, şimdi, buraya kalmaya değer mi, değmez mi noktasında, senin orada bulunma amacın, tamam, hani, bir aile durumu oldu, olmadı falan ama aynı zamanda da hani Avrupa'ya giden kişiler de genelde “en azından bir vatandaşlığımı alayım da, ondan sonra göç edeyim“ kafasında olurlar, ya, senin böyle kendini yasal anlamda garantiye aldığın noktalar var. Onun vermiş olduğu bir rahatlık mı var? Yoksa, böyle, daha farklı bir noktadan mı bakıyorsun?
Evet. Doğru. Tabii. Doğru. Hı hı. İkisi de. Eee, çünkü, e e, vatandaşlık için hakkıma başvurdum ve o artık kazanılmış bir hak. Sadece çıkmasını bekliyoruz, yani sürecin, bürokrasinin yavaşlığını bekliyoruz bir tek. Eee, o yüzden orada öyle bir amacım yoktu buraya gelirken ama o alternatif ortaya çıktı. Tabii, burada uzun yıllar yaşamanın verdiği bir alternatif. E tabii, öyle olunca da, ona başvurdum, ona hak kazandım ama tabii o da beni şu an tutan sebeplerden biri, çıkmadığı için bürokrasisinden dolayı, çok yavaş, yani inanılmaz yavaş bürokrasi. Beni bir de, bu bürokrasinin zaten başka bir konuda da kafamı, eee, kurcalayan tarafı var. Eee, iş yeri açmak istiyorum, yatırım yapmak istiyorum, tarımcıya verdiği vizeyle ilgili süreçler, eee, işte, bilgi alma noktasındaki süreçler, a sürecin ne kadar uzun sürmesi, yani 1 senedir bir bilgi akışını sağlamak için devlet dairelerinden aldığım bilgiler ve dönüşleri çok yavaş. E, işleme koyma da yavaş. Sonra, inşaat yapacaksın, işte, projeyi yapan bir, iii, şey olacak, bir proje, eee, şirketi olmak gere olması gerekiyor. O senin yerine yapıyor, sen onu bekliyorsun. E, inanılmaz uzuyor, yani böyle, adım adım. Eee, ve bu bu da beni biraz, tabii, eee, şüphelendiriyor ama, eee, ce cezbeden yanında şu; eee, yani burası da i gelişime açık bir yer ve Avrupa'nın bence gelişime açık, eee, yeni trendlerinden biri burası. O yüzden, eee, biraz, böyle, “bir gözümü kapatsam mı acaba, bir kulağımı da kapatıp üstüne yatsam mı“ diye bir düşündüğüm de oluyor, tabii.
Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. <chuckles> Şimdi, seninle konuşurken, bütün kelimelerin altında benim duyduğum şey şuydu, eee, bana verdiğin enerji; çok tez canlı bir insan. Eee, kararlarını hızlı alan, zaman kaybetmek istemeyen ve, eee, ııı, yanlışı, doğrusu, mutluluğu, mutsuzu, onu da kabullenerek süreci sürdüren, hani, bekletmeyen birisi olarak algıladım. Ve evet Avrupa'nın bu bürokrasi işleri maalesef ki çok yavaş. Tabii, ülkelerin de ayrıca eklediği süreç uzunlukları da olmuş oluyor ve bu noktada şöyle, eee, şimdi bir yatırım yapacaksan da sanıyorum ki orada da uzun sürede de kalman gerekmiş olacak. Çünkü, eee, bir taşınmak yeni bir göç durumu da o yatırımdan elde ettiğin kazancı yeniden göçe harcama anlamına da gelmiş oluyor. E, sen kazanıp hep göçe mi vereceksin? Eee, bu sorunun yanıtı da çok önemli ve bu yüzden sana şeyi soracağım: Alternatifin ne ve seni orada, tamam, seni tutmayan şeyleri algıladık, eee, Portekiz'in kendi içerisinde ama dış dünyadan baktığında, onun yerine ne koyuyorsun da seni ne farklı bir yöne çekmiş oluyor? Oradaki alternatif değerlendirmen nedir?
Evet. Doğru. Doğru. Evet. Evet. Tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Hı hı. Şöyle, eee, alternatif değerlendirmem, ben genelde yaşam stiline çok bakıyorum. Hey gelir düzeyine ve gelir dağılımına. Eee, özellikle kültürel olarak, yani, bir o ayrımın ma o makasın ne kadar açıldığına bakmaya çalışıyorum gitmek istediğim ülkede. Çünkü bunu ben, eee, Türkiye'den çıktıktan sonra, işte, Tayland'da deneyimledim. İşte, Hollanda'yı gördüm o arada bir 9 ay kadar. Onu söylemedim ama çok kısa bir süreçti. Sonra, işte, buraya gelince tabii şimdi, eee, yaşam şartlarının, koşullarının, devletin verdiklerinin, böyle, yakından inceleme şansı bulunca, eee, biraz da refah seviyesinin iyi olduğu bir yere ama ben tabii, soğuktan da, eee, çok haz alan biri değilim. Hiç haz alamıyorum, yani, eee, azıcık rüzgâr esse donuyorum, hasta oluyorum. O yüzden soğuk ülkeleri direkt, eee, el yani, elimine ediyorum. Bundan dolayı da, eee, geri çok da bö eee, a Latin ülkeleri ve, işte, Asya gibi e, şimdi gönlüm de Asya'da. Aşk, yani, benim için A Asya. Eee, ama oranın da tabii bu risk, eee, durumu, bu turizm tarafı da beni korkutuyor bir kere o örneği yaşadığımız için travma oluştu ister istemez. Hani, bir, gözümü burada kapatıp kalma isteğim biraz bundan, b ama gitme isteğim de o havası, suyu, meyvesi, yaşamı, insanların kültürü, yani, biraz Uzak Doğu da oradan çekiyor. Yani, bir yıldız orada parlıyor sürekli bir göz kırpıyor, "Hadi, gel gel." diye ama, yani, eee, şey olmuyor tabii, bu kadar cesaret edemiyorum eskisi kadar.
Hı hı. Mantıklı. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Fark ettim. Hı hı. Tabii. <chuckles> Anladım. Böyle, sen "Asya" deyince de biraz gelişmişlikten falan da dem vurunca, böyle, Uzak Doğu'dan ziyade aklıma, böyle, Singapur falan geldi. Orası da çok sıcaktır, nemlidir, böyle, rüzgar esmez. Nemi seni mayıştırır. Güzeldir, yani, bir Akdeniz ülkesi insanı için. Tabii, böyle, sen bunları anlattın. Her şey iyi hoş ve benim anladığım kadarıyla, çok daha kabaca da söylemek gerekirse sanki senin ihtiyacın olan tek şey zamanmış gibi ve sanıyorum ki elinde de şöyle 3-5 ay kadar en azından yeni pasaportunun, vatandaşlığının gelme süresi kadar sanki elinde de zamanın var. Hani, acelen nedir? Eee, bu kararı vermek için özel bir acelen var mı?
Hımm. Evet. Doğru. Tabii. Doğru. Hı hı. Evet. Eee, yok. Çok doğru bir yaklaşımdı. Aslında yakaladın şeyleri, çok a acelem yok. Aslında bu kararsızlığımın sebebi de belki de acelemin olmamasından. Çünkü aynı zamanda da, eee, bi bir sürecim var bekleyen. O süreçte de bu araştırmalara devam ediyorum. Artık, bu şey gibi, yani, to eee, sayısal lotodan bir şey çıkacak ama ne çıkacak? Hani, o zamanı geldiğinde, eee, gibi görünüyor gözümde, yani, şimdilik hayalî. Ama, tabii, eee, hem zamana ihtiyacım var, tabii, bir yandan düzene koymak için ve bilgi akışını sağlamak için. Bir yandan pasaportu beklemem lazım, bir yandan da, eee, daha iyi alternatifler için de birazcık da etrafa bakıyorum aslında yavaş yavaş. Eee, diğer alternatifleri de hiç, yani, düşünmediğim şeyleri de düşünmeye çalışıyorum. Görmediğim işi olanaklarını görmeye çalışıyorum. Yani, biraz, eee, 1 taşta, eee, 5 kuş vurmaya falan çalışıyorum herhâlde. Eee, ama, eee, evet, kararsızlığımın sebeplerinden biri de bu olabilir gerçekten.
Hı hı. Belki de. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Buradan baktığımda, şunu görüyorum, böyle, hani, durduk yere yer değiştiren, bir yerde bağ kuramayan bir insan değil de gerçekten mantıklı olup fırsatları kovalayan bir insan görüyorum ve bunun için de gerçekten sabır ve zaman çok kıymetli. Hani, doğru yerde doğruy eee, doğru zamanda, doğru yerde olmak kavramı vardır, ya. Bunun için de sanıyorum bu noktada da zaten bunun da bilincindesin. Eee, birçok şeyin bilincinde olduğun gibi ve sanırım sana sabır dilemek kalıyor bana, ben öyle algıladım. <laughs>
Evet. Doğru. Kesinlikle. Evet. Ay, teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ederim. Çok sevimli, çok keyifli, aslında, birazcık da, eee, benim enerjimle, bir o kadar güzel enerjinle bana geri dönüş sağladın. İyi oldu. Eee, biliyorum ki aslında kararsız değilim, kararsızlığımın da bir sebebi var. Eee, yani, o da kararsızlığımdan değil en azından. Bu da o sonuç olarak ortaya çıktı. Eee, çok teşekkür ediyorum paylaşımların için. İyi geldi seninle konuşmak. Kendine çok iyi bak lütfen.
Tabii. <chuckles> Eee, ben çok teşekkür ediyorum. Cesur ve ayakları sa yere sağlam basan birinin kargaşasını, ııı, dinlemek benim için de çok keyifliydi. Kendine iyi bak.
<chuckles> Teşekkür ederim. Hoşça kal.
Baybay.